Ừ, mình cũng có một cái quyết định cũng khá là nhanh đấy, thì trong vòng 1 tháng thôi là mình đã, ưm, ra được một cái quyết định cho bản thân rồi. Thì mình cũng, ơ thực ra nhá, nghỉ nhưng mà cũng chưa phải là mình có những cái kế hoạch nó có sẵn đâu, nhưng mà mình chỉ biết là mình cần phải nghỉ cái công việc này thì mình mới, ơ, có thời gian để mà mình đi tìm công việc khác ấy.
Ồ, thế à? Ờ. À! <chuckles> Ừ, đúng rồi. Ừm. Nói chung là lúc đấy là đến giới hạn rồi, đúng không? Kiểu cảm giác là không thể nào mà tiếp tục duy trì cái tình trạng làm việc như thế nữa nên là thôi, thì kể cả là không vẫn chưa có cái chỗ làm mới thì cũng vẫn là nghỉ luôn, đúng không bạn? <chuckles>
Đấy. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi đấy, tại vì nếu như mình biết là, ừm, ừm, nếu như mà mình còn làm ở đấy thì mình sẽ không có một cái giây phút nào để mà mình tìm được cái công việc khác, ưm, công việc mới ấy. Nó chiếm của mình khá là nhiều thời gian ở trong ngày nha, xong rồi suốt ngày tưởng tượng đến cái việc là mình sẽ nghỉ việc ấy, kiểu, luôn luôn, kiểu, tưởng tượng đến cảnh đấy.
Ừm. Ồ. <chuckles> Ừ, kiểu, mất t đúng không? Mất tinh thần làm việc thì cũng chẳng làm được cái gì cả.
Ừm, ừm, đúng rồi.
Ờ. Đấy, thế thì không biết đấy là cái lúc mà bạn đưa ra là cái quyết định là bạn sẽ thay đổi công việc, bạn sẽ nghỉ việc khi mà còn chưa tìm được một cái nơi làm việc mới ấy, thì những cái mối quan hệ ở xung quanh bạn ấy họ có phản đối, hay là họ có, kiểu, thể hiện cái cảm xúc gì đối với cả cái quyết định đó của bạn không?
À, thực ra thì mọi người cũng, ờm, bảo mình là đánh giá mình là, ơ, "Liều ra phết nhỉ" kiểu thế. Ngoài ngoài ngườI thì mọi người thì cũng bảo mình liều nhỉ, nhưng mà cũng có những người thì cũng, kiểu, rất là ngưỡng mộ mình bởi vì mình, kiểu, có những cái quyết định kiểu cũng khá là ừ, khá là táo bạo, khá là, ừm, mạnh mẽ khi mà chưa tìm được việc mới nhưng mà đã nghỉ. Thì, ờ, mình bảo là thực ra thì nếu như mà không ở trong hoàn cảnh của nhau ấy thì sẽ rất là khó để mà đánh giá được là liều hay không, hay là hay là có đánh giá là mình ngu ngốc hay không ấy, kiểu như thế.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ồ! Đã dám thoát ra, đúng không? Ừm. <chuckles> Ừm. Ừ, đúng rồi. <chuckles> Ừm, ừm. Ờ, đấy thì thật ra là có nhiều người ấy, người ta cũng sẽ nhìn vào cái hoàn cảnh của bạn và người ta thấy là, ừ, rõ ràng là vẫn còn đang có một cái công việc ổn định. Nếu mà chỉ là bởi vì là, kiểu, cảm thấy là mất động lực hay gì đó thôi thì cứ cố gắng cắn răng làm tiếp, biết đâu là sắp tới lại tìm thấy lại động lực thì sao. Nhưng mà trên thực tế thì bản thân bạn là đã cảm thấy là đạt đến giới hạn rồi và không thể tiếp tục được nữa, đúng không? Thì cái cảm giác đấy có thể có bạn hiểu được thôi.
Ừ. Ừ, đó.